ใช่ครับ คือมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงชีวิตที่เรากำลังเจออยู่ หรือแบบในชีวิตประจำวันของเราอะกำลังประสบพบเจออยู่กับ อาจจะเป็นปัญหา หรืออาจจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เราทำอยู่ทุกวันน่ะ แล้วเรารู้สึกว่า เออ เราอยากรู้เพิ่มเติมไปตรงเนี้ย แล้วช่วงนั้นน่ะ เรา เราอยาก เราอยาก เราอยากเรียนรู้อะไรเพิ่ม เออ อย่างตอนที่เรา ส่วนตัวผมเริ่มเข้า ว ทำงานใหม่ ๆ เนาะ เป็นงาน งานขายอะครับ งานเซลส์ผมอะ ก็ ก็คือแทบไม่รู้อะไรเลยอะ นอกจากที่แบบหัวหน้าเขาอาจจะสอนมาเนาะ อืม
อืม โอเค ค่ะ อืม ก็คือตอนที่เริ่มงานเซลส์ คุณเองก็เหมือนไม่มีความรู้อะไรเลย แต่ว่าคุณก็ต้องหาความรู้ หรือว่าหาข้อมูลเอง ณ ตอนนั้นใช่ไหมคะ?
ถูกต้องครับ คือเราก็มีประสบการณ์แล้วตอนนั้นเรา เราก็ต้องไปพบลูกค้าเนาะ แล้ว แล้วเราก็แบบโดนถามกลับมาแบบจุก ๆ อะครับ ว่า ว่าแบบว่าอันเนี้ย 2 อันเนี้ยมันต่างกันยังไง โอ้โฮ ตอนนั้น คือ คือ คือเรายิ้มแห้งเลยอะ เพราะว่ามัน เออ เพราะว่าเรา เราตอบไม่ได้ไง เพราะว่าด้วยความที่เราใหม่
อือ อืม เหรอ? แล้วมันเป็นของเกี่ยวกับอะไรอะคะ บอกได้ไหม มัน ของ 2 อย่างที่เขาถามคุณอะค่ะ มันเป็นของเกี่ยวกับอะไรอะ?
อะไรนะครับ? ตัวเป็น เป็น ก็เป็นของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ ที่ ที่ในบริษัทเราขายอยู่นั่นแหละครับ อา ใช่ซึ่ง 2 ตัวเขา
ไม่ แล้วทางบริษัทเขาไม่ได้ สอนเราก่อนเหรอ เขาไม่ได้บอกเราก่อนเหรอว่ายังไง?
เขา เขาสอนครับ แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดบางตัวแบบว่า ตัว ตัวนี้มัน มันแบบมีมันเป็น เขาถามเรื่องรายละเอียดลงลึกอะครับในตัวของลูกค้า เออ แล้วที
อ๋อ ก็คือข้อมูลเรา อาจจะยังไม่แน่นพอใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ข้อมูลเราแบบยังไม่ลึกพอ ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ ผมก็เลย คิ ต้องมาเปลี่ยนความคิด แล้วก็บอกกับตัวเองแล้วว่า ต้องหาที่ เรียนรู้เองอะ อย่างแบบ เออ อย่างจริงจังละอย่างเงี้ยครับ อืม
อืม อ้าว แล้ว แล้วคุณเริ่มจากอะไรคะตอนนั้น?